آآ، لازم مع إن إحنا ممكن نعملوا في أي يوم عادي، لأ بس ده بتاع العيد بتاع العيد بيبقى طعمه غير خالص إن الترمس بقى يتبل من قبلها بيوم، وتقوم ماما حطّاه على ال على لا على النار من بالليل بالراحة كده يستوي على مَهله كده، وبعد كده تقوم آآ، آآ، أ غسلاه بقى مرّة واتنين وتع بقى في طقوس جمج <chuckles> تعمل له التاني ده طقوس لواحده، وبعد كده بتعمل الترمس لوحده، والحمص لوحده عشان بتقول لِك
طبعًا ،اهم. تسالي دي مهمة جدًا. إمم. آه. آه طبعًا. طب قولي لي هل كان في وجبة مثلًا معيّنة أنتِ كنتِ بتساعدي والدتِك فيها آآ، تفتكري إن أنتِ كنتِ بتقضّي وقت معاها في المطبخ و وأنتم بتعملوا الوجبة دي؟
<laughs> بُصّي بصراحة قبل قبل ما اتجوّز ما كنتش ليّا في الطبخ خالص، ما كنتش احب إن أنا ادخل مطبخ، يعني يوم ب يا يبقى في عزومة أو حاجة أنا بس ممكن احب أقعُد أروّق وان وانظّم الحاجات، أ ماشي اغسل المواعين ما عنديش مشكلة بس إن أنا اقعُد واقلب وعلى النار وادوق والكلام ده لأ، بس بقى إيه آآ، يعني كل ده طلع عليّا بعد الجواز بقى <laughs> اللي هو أنتِ خلاص مش عيشتِ <laughs> مش عيشتِ وادلّعتِ يلّا خدي على دماغك <laughs> أقول لها ي تقول لي طب ما أنا قُلت لِك اتعلّمي، اتعلّمي، فما كنتش متخيلة إن الوضع هيبقى سيء للدرجة دي، بس يعني في الأول كنت آمم، يعني يكون كنت مستصعبة الأمور وبعد كده فعلًا الحاجة بالممارسة بتبقى الوضع آه، كتير يعني الم أول مرّة عملت محشي مش زي دلوقتي، يعني آه، <tsk> المحشي برضه
آه. آه. <giggles> اتدبّسي بقى. آه. آه. <laughs> <laughs> آه. حسّيتِ إن الدنيا بقى أسهل. آه. اتعلّمتِ مع نفسك طيب والّا كنتِ بتلجئي لوالدتِك إن هي تعلّمك شوية الح الأكلات الصعبة؟
لأ في الأول لأ في الأو آآ، و أكلات صعبة وسهلة والله كل حاجة <laughs> في أكلا مكرونة بالم اللي هي أم صلصة دي ما كنتش باعرف اعملها اللي العادية دي جدًا. <chuckles>
آه. <laughs> آه. <laughs>
كنت كنت آآ، في الأول ما كانش بقى في سوشيال ميديا والكلام ده فكنت بابقى ما آه، با با باخد الكرّاسة كده وم عاملة كشكول للو وجبات وال آه والله الكرّاسة الصفرا دي عاملة أخدها معايا أع كل بار آآ، كل أسبوع باروح لماما عمومًا أقول لها يا ماما أنا مش عارفة اعم آآ، الموض آآ، مش عارفة إيه المسقعة بتتعمل ازاي آآ، مش عارفة ال طب العدس بيتعمل ازاي، طب قولي لي وابعتيها آه، ده بعد الجواز، آه، خلاص اللي أنا خلاص أنا دخلت المعمعة <laughs> آه، لازم أنا يا لازم أنا جوّا <laughs> بالضبط وحماتي بصراحة ربنا يبارك لها برضه، <tsk> حماتي آه كتير، كتير بصراحة، يعني كنت أقول لها تمام، تقول لي ماشي تعالي وأنا ه إحنا ساكنين مع بعض في نفس البيت فتقول لي طب ماشي يلّا تعا انزلي وأنا هنعمل سوا وتقوم قايلة لي تعالي نعمل كذا ونعمل كذا، ودلوقتي أنا اللي باقول لها شوفتِ أنا أنا اللي باعلمها بقى <laughs> اللي هو باعمل حاجات جديدة بقى. <laughs>
أكيد. كرّاسة. آه. <chuckles> إمم. آه. ده بعد الجواز، يعني بعد ما اضطريتي أنتِ تطبخي بقى آآ، حسّيتِ إن أنتِ لازم ترجعي <chuckles> أها ترجعي تسألي. <laughs> ساعدتِك في ال إمم. <laughs> أ في وصفة أنتِ بالنسبة لِك مميزة في العيلة أنتِ بتحبي تعمليها؟

قولي لي كده هل في طبق آآ، معيّن مثلًا مرتبط بعيد أو مناسبة معيّنة آمم، بييجي في بالِك؟
آه بُصي بقى، في إمم، هاحكي لِك آآ، الأوّل عن العيد ال العيد الفطر اللي هو العيد الصغيّر.
آه.
بعد الصلا بنيجي آآ، ده كده كده الشاي باللبن وال والبسكويت والكحك والكلام ده، ده أساسي آه، بعد الصلاة، نقوم جايبين ما بنجيبش اطباق إحنا بنجيب العلبة على طول عشان نوفر الوق <laughs> نو عشان نوفر الوقت، نقوم جايبين العلب جنبنا كده وكل واحد كوباية الشاي باللبن المحتر مش مَج لأ عادي كده اللي هو كوباية شاي كده بلبن حلوة كده، شُفتِ كوباية العصير <laughs> هي حلوة كده تقعدوا تسأسأوا <laughs> نقعد نسأسأ كده وبتاع آه، وبعد ما ناخد الشاي باللبن والبسكويت بنريح حبّة، نريح نفسنا، وبعد كده على الضهر كده نقوم عاملين الرِنجة، <tsk> و آه، وفي ناس بتحب تاكل فسيخ من عندنا بس مش كلنا، يعني أنا أنا واحدة من الناس ما احبش آكُل فسيخ، أحب آكُل رِنجة وآكُل السردين المملَح ده. آه.
اساسي طبعًا، آه. العلبة أظن حلوة. آه. حلوة كبيرة، آه. شوب شاي باللبن. <laughs> آه. آه الرِنجة. ف ده في العيد الصغيّر بتاكلوا رِنجة الضهر، آه.
آه. آه نقوم عاملين الرِنجة كده، أنا باحب أعملها برضه، وأقوم عاملة وجنبها البطاطس.
بتعمليها في البيت؟

حلو أوي، آآ، يعني أنتِ اللمّة بالنسبة لِك بتبقى مخلياكِ قادرة إن أنتِ تُقفي وتتعبي وتعملي أكلات صعبة زي المحشي والحاجات ال اللي بتاخد وقت طويل دي، أنتِ بتحبي
إمم. آه. إمم، بس بصراحة أنا باجهّز لها من قبلها، بصراحة، م يعني أنا عارفة مثلًا أنا عندي بُكرة عزومة فبج باجيب الحاجة، مش باجيبها في نَفس اليوم، باجيبها قبلها بيوم عشان ت برضو تبقى صابحة، وفي نَفس الوقت باجزّأ بقى فاهماني؟ باجزّأ عمايل يعني مش كُلّ الحاجات بتتعمل في ن يعني الحاجات اللي ينفع ت لازم تتعمل في نَفس اليوم باعملها في نَفس اليوم، أعمل الحاجات ال اللي ممكن تتعمل قبلها عادي، تسبيكة، آآ، باغسل الخضار آآ، خ أنضف الرز.
آه. آه. يعني بتعملي تحضيرات معيّنة عشان يبقى يوم ال الأكل نَفسه حاجات بسيطة بس اللي تتعمل، إمم.
آه. يبقى أ أهدى آه، بالضبط آه.
حلو أوي، طَب قولي لي هل مثلًا أنتم عيلة مثلًا كنتم بتحبوا تعملوا البسكويت والكعك بتاع العيد في البيت والحاجات دي ليها ك ذكريات معاكِ؟
آه. آه، ف وأنا صغيّرة ما كُنتش باحب اليوم اللي ماما وبا ماما بتعمل فيه الكحك لأنها بتبقى متعصبة وخايفة إن الحاجة تبوظ، فتقعد تقول لنا: "ابعدوا عنّي"، أنا لحد دلوقتي مأثر فيَّ وما باحبش أعمل، بس مؤخرًا آآ، ب بقيت أنا أحب إن أنا أجيب الوصفة بالذات لمّا بقِت تضبط معايا آآ، يعني كُلّ سنة كده اقوم متعلمة لي حاجة، مَرّة أوّل حاجة الكحك وبعد كده البسكويت وبعد كده اليبت عارفة وبعديه في حاجات بقى
<laughs> آه. <laughs> <laughs> آه. إمم. جربتِ تعمليهم يعني.
آه آه بصراحة آآ، ب يعني الولاد بيحبوا يقعدوا يلعبوا كده في الحاجات فباديهم فرصتهم يالّا العبوا. <laughs>
حلو أوي. <laughs> حلو جدًا، يعني أنتِ بتستمتعي أنتِ كمان وأنتِ بتعملوا الحاجات دي مع ولادِك؟ آه.
مؤخرًا آه، مؤخرًا بصراحة ب بقيت أحب ده، مؤخرًا بقيت أحب إن أنا آه إن هُم آه يساعدوني ي آه، في حد يبُص على الفرن، واحد يقعد جنبي كده، وأنا بقى باقول لهم يعملوا كذا، كسروا لي البيت مش عارفة إيه كده يعني.
وبقيتِ تشاركيهم فيه، يعني إن هُم كمان يعملوا ويستمتعوا بالوقت. إمم، حلو أوي. <laughs> حلو أوي، إمم، أنا حقيقي استمتعت بالكلام معاكِ عن الموضوع ده، وشكرًا جدًا ليكِ.
حاجات بسيطة. <laughs> أنا أكتر شكرًا.